どういうことですか？相手っいうは
え、それ、あ、ええ、こう女性側としたら、こう相手が冷たくなって、態度が変わったから、こうほんとはこう好きだったけど、こうなんてかな、こう自分のことを否定されて嫌われたんじゃないから、あん、なんかこう納得しやすいかもしれないですね。
うん。 はい。 うん。 ああ。 そうですね。あ、普通にうん。 あ、なるほど。あ、そうなんやっぱじゃあ、あの、僕それすごいひどいことしているなとも思ってたんですけどその、やっぱりね、目の前で泣かれるのがほんとに泣かすのはって思ったら、そう、うん、そう。
ね。 うーん。 うんうん、うん。確かに、いや、いや、振られるのってやっぱ辛いから、それは、傷つきますね、やっぱり。
ですよね。 そうですよね。
うん、傷つきますね。
あ、良かった、言わないでおいて。そう。
<laughs> ね、やっぱりそうですね、こっちからやっぱり諦めこう、自然に諦められる方が楽ですね、その後が。
うん。 あ、よかったよかった。やっぱじゃあ、それは、あの、やっぱり僕の方から、あ、もう好きじゃないんでとか、そういうの言わない方がやっぱり良かったってことですよね。
うん。 どうな あ、ね、その、でも、その彼女はわかんないですけど。ね、なんなんとなくそういう気がします。
うん。 そっかそっか。 良かった。ああ、そう。
ねえ。
だからこれは、そう、だからね、あの、僕、高校生までは、あのそのね、ちょっといろんな方とお付き合いしたりモテたりしてたんですけど、僕、高校のあた後って多分
ええ。 うん。
3人、4人ぐらいしか、3、4人しか付き合ったことないんですよ。
あ、そうなんですか。
なので、そういうのがやっぱり、大変、あの
うん。 うん。
なんて言うんだろう、相手のことを考えて
ええ。
別れるのが大変なのもあったし、そのそ、傷つ相手を傷つける可能性があるからやめとこうっていうのが
うん。 うん。 うん。 へえ。